Ayun. Dati kasi ano, ah, mayroon no'ng bata no'ng medyo dalaga dala dalaga ba? Bata pa ako. May mga event kasi kami may mga event kasi ako before na parang, ah, may mga times na kailangan namin mag-ano, um, mag-promo ng mga ano, alak ganyan. Sa mga bars.
<chuckles> Okey okey okey. Ah, ano ba 'yan? Parang mga bar ba 'yan? 'Yong parang mag-aalok kayo ng alak, gano'n?
Oo, may mga bar, ganyan. Minsan naman 'pag magla-launch ng drink, ganyan. Tapos parang hindi lang i-i tatayo lang naman kami doon. Tapos may minsan nam parang may mga galaw-galaw kami. May dance may dance din, ganyan. Pero hindi siya something na parang 'yong sa event na sa stage, ganyan. So, parang minimal lang naman 'yong dance. Pero siyempre kasi parang everytime, syempre 'pag maraming tao, nakakakaba. So ang ginagawa ko, 'pag siyempre parang naayusan na'ko, nakulot na 'yong hair ko, na-makeupan na'ko, ganyan, nakadamit na kami, lalabas na lang kami. May times kasi nakakakaba talaga. Pero hindi kasi puwedeng maramdaman ng mga tao na kinakabahan kayo, kasi katulad niyan kung sakaling ma-interview ka no'ng host or matanong ka, tapos nanginginig 'yong kamay mo, am pangit. So ako parang
Ah. Mm. Oo. Hmm. <laughs> Oo, tapos mag-i-introduce pa kayo ng ano, no? No'ng mga produkto. Tapos maraming taong magtatanong at magtatanong sa 'yo, 'no? Talaga nga namang nakakaba, pero ano 'yong ginawa ninyo no'n?
Oo. Oo.